อะฮะ
เขาก็มีกรอบหน้าที่ของเขา
อะฮะ
แต่เขาไม่ทำ แล้วงานก็โยนมาหาเรา ซึ่งเราเนี่ย เราค่อนข้างที่จะ แล้วก็จริง ๆ แล้วเนี่ยเราต้องติดต่อกับพวกระดับภาค อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะเคลียร์กับเรา อะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่า เราเป็นฝ่ายที่แบบว่าทำ ๆ ๆ ๆ ๆ แล้วก็ไม่ได้อะไร จนเราเหนื่อย เราเบื่อแล้ว เราผลักภาระอะออกหมดเลย
อา อะฮะ อะฮะ อ อะฮะ อา อา อา แต่ เอ๊ย มัน มัน มันดีนะ รู้สึกว่า ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะ เพราะว่าเราก็ทำหน้าที่เราเสร็จแล้ว <chuckles> อันนั้นมัน บางทีมันก็ บาง บางส่วนอะ มันก็ต้องเป็น เออ ก็ต้องช่วยกันบ้าง <chuckles> ไม่ ไม่ใช่ว่า เออ ๆ เหมือนฉัน เหมือนฉันคนเดียว อะไรอย่างเงี้ย อืม เออ ๆ เดี๋ยวเข้าใจนะ เข้าใจ เข้าใจเรื่องตรงนี้ เออ ๆ
ใช่ครับ ใช่ครับพี่ ใช่ครับ ผมเข้าใจ ใช่ เพราะว่าถ้าเคยอยู่พวกบริษัท หรืออะไรมาเนี่ย มันก็จะมีพวกนี้อยู่แล้ว พวกเก๋าเกมอยู่มานาน อะไรอย่างเงี้ยอะครับ ใช่ ใช่ครับ
อือฮึ อะฮะ อา มัน อือฮึ มัน มันก็แบบ มันเป็นเรื่องที่ ไม่ค่อยโอเค <chuckles> ป เออ มันไม่ มันเป็น
ปกติ มา เจอคนอย่างเงี้ยปกติ ใช่ครับ แต่มันไม่ใช่พวกเรื่องปกติกิ
ปกติสังคมไทย มัน มัน ม มัน จริง ๆ แล้วอะมันไม่ ม มันไม่ควรเป็นเรื่องปกติ เอ่อ ถ้า ถ้าอัน อันนี้แชร์ส่วนตัวนะ ส่วนตัว เพราะว่า ค แต่ว่า ค ม เคยมีประสบการณ์ในไทยอะ เอ่อ ถ้าบริษัทไทยเต็ม ๆ อะ มีแค่ที่เดียว ที่เป็น First Jobber เอ่อ มี มีแค่ทีเดียว แต่ว่าก็ไม่มีความสุข ไม่มีความสุขทุก ๆ อย่างใน ใน ในทุกอย่างเลยอะ ไม่มีความสุขเลย น เนื่องจากด้วยว่า เอ่อ เราเป็นเด็กฝาก 1 เสร็จแล้ว 2 เรายังไม่ เรียนไม่จบมหาลัย เพราะว่าเพื่อนที่มออะไป เป็นคนฝากผมเข้าไป แล้วทีเนี้ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องแบบว่า คือว่าเงินเดือนมันน้อยอยู่แล้วอะอันนั้นน่ะ แต่ว่าเรา อ อะฮะ
ใช่ครับ อืม อ๋อ ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ ครับ ใช่ครับ ตอนที่ผมยืนอยู่ก็เงินเดือนน้อยเหมือนกัน แล้วก็ผมก็เป็นเด็กฝากเข้าไป ก็จะเพ่งเล็งพวกระดับ ระดับลูกจ้าง เป็นเหมือนกันน่ะเขาจะเพ่งเลย แล้วเขาจะหาว่าผมอะลูกรัก อย่างงู้น อย่างงี้ ส่วน ส่วนตัว ส่วนตัวไอ้ที่พี่ ๆ พูดกับผมเนี่ยนะ
อา อะฮะ อะฮะ อะฮะ อะฮะ
อันนั้นน่ะโคตรลูกรักเลย
อา ๆ
ลูกรักยิ่งกว่าผมอีก แต่ว่าผมพูดไรไม่ได้ อะไรประมาณเนี้ย ผมก็ต้องอดทนไป อะไรไป ตอนแรกผมเป็นคนทำงาน ผมเป็นคนทำงาน แต่ผมเจอระบบแบบนี้ไป ผมก็เข้าใจได้เลย ผม ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บริษัท ผมอยู่หน่วยงานรัฐเลย ของแท้
อะฮะ อ๋อ อะฮะ อะฮะ

อา
ที่มันดีกว่าหรือได้เงินเพิ่มมากกว่า ตอนเนี้ยผมยิ่งมี ยิ่งมีอาชีพเสริมที่สัก 1-2 งาน หรืองานอะไรที่เน้น ๆ ที่ได้เงินเยอะ ๆ นะ ตอนนี้ผมยิ้มเลย คุณจะให้ผมออกก็ออก ผมไม่กลัวคุณแล้ว
อะฮะ อา อา ๆ อา ๆ ๆ ๆ เข้าใจ เข้าใจอารมณ์นั้นอยู่ เออ แต่ เออ
ใช่ครับ ใช่ครับ ผมไม่กลัวคุณแล้ว
อืม เออ ก็ ก ก็เข้าใจอะ คนมันก็มีเรื่องเครียดต่างกันน่ะ ถ้า ถ้า ถ้าถามตอนเนี้ย
มันก็ ก็ดี
เครียดสุดคือว่า ไม่รู้ว่าบ้านจะขายได้วันไหน <chuckles> เพราะว่าพรุ่งนี้เขาน่าจะโทรมาให้คำตอบ แล้วมันก็จะเป็น เครียดต่อคือว่า แล้วขายเสร็จแล้ว <chuckles> จะไปอยู่ไหน? เพราะว่า เออ ไม่ ไม่ได้ ไม่ได้คิดไว้ว่าเหตุการณ์นี้มัน ว่าเหตุการณ์ในนี้มันจะมา
อะฮะ อ๋อ อ๋อ อ๋อ อ้าว แล้วพี่ เอ่อ แล้ว แล้วพี่ไม่ได้อยู่ไทยเหรอครับ? หรือว่าพี่ไม่ได้กลับไทย? อ๋อ
อยู่ อยู่ไทย ๆ อยู่ไทย แต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ว่า เออ การขายมันเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ว่ามัน เราไม่ได้คิด ไม่ ไม่ ไม่ได้คิดว่าจะขาย มัน มัน <tsk> มัน อ ถ้าเอาตาม ตามจริงแล้วมันไม่ได้ดีหรอก เพราะว่าขายต่ำกว่าราคาตลาดเกือบ เกือบ 2 เท่าอะ ขายเพื่อให้มันออกอะ
ก็ดีครับ ก็ต้องโม อืม แต่ว่า ต เราก็ต้องขาย เพื่อเข้า ผมเข้าใจครับ ผมเข้าใจ จะมีวงการแก๊งข้าราชการเหมือนกันที่ ช ไปค้ำกันไปค้ำกันมา จะต้องไม่มีเงิน
อะฮะ อะฮะ อ๋อ แต่ แต่ไม่ ไม่ ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอก ถือว่าโดน อ โดนอดีตภรรยาเข้ามาวุ่นวาย เลิกไป ไปปีกว่าแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าแอบเข้ามา อา
แต่ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกครับ เดี๋ยว อ๋อ ใช่ครับ แต่ว่าที่ผมจะพูดคือว่าเขาต้องชิ่งขาย คำว่าชิ่งขายคือว่าอาจจะต่ำ แต่ราคา
อะฮะ อะฮะ